<giggles> จริงนะ จริง แรก ๆ แบบคาดหวังว่าทำนั่นสิ ทำนี่สิ หลัง ๆ มา ปล่อยวาง เรายังทำได้ไม่ อย่างที่เขาไม่คาดหวังเลย ก็ เออ อะ อันไหนเราหยวน ๆ ได้เราก็หยวน ๆ ว่าไหม?
ใช่ อืม อา ใช่ค่ะ ถูก ค่ะ อืม อา ใช่ ใช่ค่ะ ทางนี้ก็คือถ้าอยากให้สามีทำอะไรก็บอกเลยค่ะว่า "ทำอันนี้นะ อันนี้นะ" แม้แต่แบบของขวัญที่เราอยากได้อะ เราก็ชี้เป้าเลยค่ะ ว่าอันนี้ จะได้ไม่ต้อง ซื้อ บอกเลยค่ะ ใช่ เออ จะได้แบบ
อืม อืม อืม อืม บอกเลยใช่ไหม จริง เนาะ ซื้ออะไรมาแบบ จะ ทะเลาะ กันว่า "เฮ้ย ซื้ออะไรก็ไม่รู้ ไม่ถูกใจ" อยากได้อะไรบอกไปเลย
อืม อ้าว อืม ใช่ อยากได้แต่บอกเลยว่า นี่ ชี้เป้าเรียบร้อย บอกไซซ์ บอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เขาจะได้ไม่ ต้อง ผิด <chuckles>
เออ เออ ใช่ไหม? ไม่ต้องเซอร์ไพรส์ ๆ อือ บอก ไปเลย
ใช่ ไม่ต้องเซอร์ไพรส์ ใช่ค่ะ เออ เหมือน ใช่ ไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวัง เอาที่แบบแน่ ๆ เลย ชัวร์ ค่ะ จะได้ไม่ต้องมามีปัญหากันทีหลัง อะไรเงี้ยค่ะ
<chuckles> อือ ๆ แบบไหนจ๊ะ? งั้น งั้นน้องก็ ส คิด คงคิดว่าแบบการแสดงความโกรธแบบตรงไปตรงมา ก็น่าจะช่วยให้ความรักดีขึ้น สิ ใช่เปล่า?
อือ เออ

ใช่ค่ะ ใน ในสำหรับคู่เรานะ เพราะเรารู้สึกว่า ถ้าเราบอกเขาตรง ๆ แล้วก็ เอ่อ คุยกับเขาตรง ๆ อะไรเงี้ย ให้เขารู้ ความ รู้สึกเราอะ เขาน่าจะแบบ เออ รู้ ว่า เฮ้ย เขาควรจะปรับตัวยังไง ส่วนทางนี้เองอะ พอเราโมโหเขาบ่อย ๆ แบบว่าใช้อารมณ์บ่อย ๆ บางทีเราก็รู้สึกเบื่อตัวเองในเวอร์ชันนี้เหมือน กันค่ะ เหนื่อย ใช่ อืม
อืม อือ อา อา ๆ ใช่ เออ ใช่ ใช่ เป็นไง? <chuckles> เป็นไง เหนื่อย ไหม? เออ แล้วหลัง ๆ สามารถปรับอารมณ์ได้ไหม ว่าไม่ ไม่โกรธหรือว่าโกรธน้อยลง หรือว่าอารมณ์เย็นลงนี่ หลัง ๆ ทำได้เปล่า? หลังจากอยู่ด้วยกันมา นาน
เออ จริง ๆ อะ เริ่มทำได้หลังจากมีลูกค่ะ เพราะว่าเราไม่อยากอารมณ์เสียให้ลูกเห็น ไม่อยาก แบบ ทะเลาะให้ลูกเห็น อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ก็จะเป็นใช้เหตุผลมากกว่า แล้วก็เหมือนเดี๋ยวเนี้ย ถ้าเราไม่พอใจอะไรในสิ่งที่เขาทำ หรืออะไรอย่างเงี้ย เราจะ เหมือนเดี๋ยวนี้ด้วยความที่มันมี Social เนาะ มันมีแบบพวกคลิป Reels พวกต่าง ๆ อะไรเงี้ย เราก็จะส่งไปเลย ให้เขาดูว่า "นี่เห็นไหมที่ฉันพูดอะ มันจะเป็นแบบนี้ ๆ นะ" คือหาหลักฐานมายืนยันมาซัปพอร์ต
อ๋อ อือ ๆ ใช่ ใช่ อืม อา ทำไงเหรอ? อะฮะ อะฮะ ๆ อา ๆ ค่ะ อ๋อ อืม ๆ ๆ ๆ ให้ฟรีเป็น การ ยืนยัน <chuckles> เออ ๆ เออ ๆ
อา ใช่ค่ะ เหมือน เหมือนอย่างเช่น เขาอยากเล่นเกมต่อหน้าลูก อย่างเงี้ย แล้วเราอะไม่ชอบ เรารู้สึกว่า เฮ้ย เกมมันรุนแรงเกินไป มันยังไม่เหมาะกับเด็กนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเหมือนเขา ก็จะแบบ
เออ อ๋อ ค่ะ เออ ๆ ๆ ใช่ เกมบางเกมมันก็ไม่เหมาะกับเด็กจริงแหละ อืม ๆ
อา ใช่ แล้วเหมือนเขาก็ไม่เข้าใจ อย่างเงี้ย "ก็แค่เกมเอง" อะไรอย่างเงี้ย อ่า เราขี้เกียจเถียงแล้ว เราก็หา ดีใจเลยค่ะ หาหลักฐาน ใช่ ไม่ต้องอธิบายมาก ให้ดูเลย นี่ ที่ฉันพูดอะ หมายถึงอย่างงี้นะ ไปอ่านเสีย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
เออ ๆ อา หา หา หาหลักฐานให้ดูเสียเลย ไม่ต้องอธิบายใช่ไหม? อา อืม ๆ อือ เออ เราก็นะ ใช่ไหม คนเรามันต้องปรับ ปรับกลยุทธ์ ปรับวิธีเพื่อให้ได้มา ซึ่ง เป้าหมาย แต่ แต่ลูกมันไปมีส่วนสำคัญให้เราเปลี่ยนจริง ๆ นะ สมัยก่อนกับ สมัยก่อนมีลูกเนี่ย กับสมัยนี้มันก็จะต่าง กัน ใช่ วิธี คิด วิธี เอ่อ ก่อน ใช่ไหม ก็แบบมีอะไรก็ระเบิด หรืออะไรอย่างเงี้ย โมโหอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม มีอะไรก็แบบ โอ๊ย "เลิกกันไปเถอะ" อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้ไม่ได้ เราต้อง คิด คิดหลายรอบ คิดหลายรอบว่า เออ มี มีภาระ คือ ลูก จะทะเลาะกันก็นิดหนึ่ง ลูก อยู่ด้วย อะไรอย่างงี้ พูดอะไร ก็ต้องระวังภาษา ใช่เปล่าล่ะ? เด็กมอง ย เนี่ย อืม
อา ใช่ อา ค่ะ ใช่ไหมคะ? อืม ของ ของทางพี่เป็นยังไงคะ? อืม ค่ะ อา ใช่ ใช่ อืม ค่ะ ค่ะ ใช่ เลย ค่ะ ใช่ ใช่เลยค่ะ เหมือนเด็กเขาก็จะแบบ เหมือนเอาจริง ๆ อะ เราก็ไม่รู้ว่าลูกเขาคิดอะไรอยู่? เขาอาจจะคิดว่า เฮ้ย ที่เราทะเลาะกันเป็นเพราะเขาหรือเปล่า หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ต้องแบบว่า เหมือนต้องคอยดูแลความรู้สึกลูกด้วย อย่างเงี้ยค่ะ
อือ อืม ใช่ จ

ใช่ ใช่ แต่เดี๋ยวนี้พี่ก็แบบพยายามจะไม่โกรธนะ อะไรที่แบบ เหมือนที่น้องบอกอะ อะไรที่ระ ถ้าเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ผิดหวัง ใช่ไหม ก็เลยจะไม่ คาดหวัง ถ้าผิดหวังน้อยลง ก็ ม มีเรื่องให้ทะเลาะกันน้อยลง เออ เดี๋ยวนี้ก็ทะเลาะกันน้อยลง ก็ทะเลาะกันพวก เรื่องอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่มีสาระ <laughs> อย่างเช่น "พาหมาไปเดินเล่น ไปไหม?" "ไม่ไป" อย่างเงี้ย ๆ <chuckles> แค่นี้ เออ
อืม ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อือ เออ ค่ะ <chuckles> เหมือนกันค่ะ อืม อืม เหมือนกันเลยค่ะ ทางนี้ก็แบบว่าพอเริ่มรู้สึกหงุดหงิดสามีแล้ว ก็แบบ อะ แยก แยกกันสักพักหนึ่ง ต่างคนต่างอยู่กันสักพักหนึ่ง เดี๋ยวก็กลับมาดีกันเหมือนเดิม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนมันเป็นแค่ช่วง ช่วงที่เราแบบ บางทีต้องบอกตรง ๆ ว่า อาจจะเป็น ฮอร์โมน เราด้วยซ้ำ ที่แบบว่า ต่อให้เขาหายใจอะ มันก็ผิดแล้วอะ <chuckles> อย่ามาหายใจอยู่ใกล้ ๆ
อืม อือ อือ อา ใช่ ใช่ อืม ๆ เออ <laughs> มันมีนะ มันมีนะ ช่วงนั้นมันมี มันมีช่วงที่ว่า อย่าหายใจสิ มันผิดนะนี่ <laughs> เออ อืม
ค่ะ อา ใช่ค่ะ ก็จะบอกเขาเลยว่า "ฉันว่า ฉันฮอร์โมนกำลังแบบว่า ขึ้น ๆ ลง ๆ อะ ตอนเนี้ย ไป คนละห้องกันดีกว่าเรา" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ ใช่ แยก ๆ กัน อือ
เออ เออ เออ เออ ๆ ดี ๆ เออ แบบนี้ก็ดีนะแบบเคลียร์กันล่วงหน้าเลยว่า "เฮ้ย อารมณ์ไม่ดีนะ อยู่ห่าง ๆ ไว้ก่อน" อะไร อย่างงี้ใช่ เปล่า? อืม
อา ใช่ ใช่ค่ะ เดี๋ยวนี้ ก็มีเริ่ม เริ่มเตือนแล้ว บอกว่า "ใกล้แล้วนะ ใกล้วันนั้นของเดือนแล้ว เธอทำตัวดี ๆ อยู่ไกล ๆ ฉันไว้ อยู่ห่าง ๆ ไว้" อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ใช่
เออ อะฮะ ดูดี ๆ <laughs> อย่าทำให้อะไรให้ขัดหูขัดตา ว่างั้นเถอะ <chuckles> อืม
อา ใช่ เหมือน เหมือนบางทีเขาชอบกวนตีนอะ บางครั้งถ้าเราอารมณ์ดี ๆ อะ มันก็ดูเป็นเรื่องตลก แต่ถ้าอารมณ์ไม่ดี ก็จะแบบว่า "อะไรอะ หงุดหงิด" เออ ใช่ ก็ต้องเตือน ใช่ ใช่เลยค่ะ ต้องบอก ต้องเตือนก่อนว่า "เออ ควรหรือไม่ควร" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
เออ เออ น่ารัก ใช่ไหม เออ อืม ดูเวลาด้วย ดูเวลาด้วย ดูหน้าฉันด้วย งั้น ใช่ไหม? เออ อา เออ แต่ถ้าอยู่ด้วยกัน เราก็จะรู้ทริก รู้วิธีว่าจะทำยังไงให้อยู่ด้วยกันได้ โดยที่แบบทะเลาะกันน้อยลง โกรธกันน้อยลงว่าเปล่า? อืม อา อืม อา
ใช่เลยค่ะ เห็นด้วยค่ะ ก็วันนี้ขอบคุณนะคะ ที่มาแชร์ ประสบ การณ์กัน
อา อืม ๆ ๆ ขอบคุณด้วย แชร์แบบทริกหลาย ๆ อย่าง ดีมากเลย เดี๋ยวพี่ไปลองปรับใช้ดู ค่ะ
ค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ เหมือนกันเลยค่ะ เดี๋ยวจะ ไปปรับ ใช้เช่นกัน ขอบคุณค่ะ
อา ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ

สวัสดี ค่ะ
สวัสดี ค่ะ เป็นไงบ้างคะ?
สบายดีค่ะ วันนี้อากาศดี ได้ออกไปทำกิจกรรมกับลูกกับสามี ค่ะ โดย ออกไปเดินกันนอกบ้าน
อือ อืม อา เออ ทำยังไงอะแถวนั้น ถ้าอากาศดีแบบนี้?
อ๋อ ก็ออกไปเดิน พาลูกไปปั่น จักรยาน ไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ เออ เราก็ได้แบบปลูกผักหลัง บ้าน ลูกกับสามีก็เล่น กันไปอะ
อืม เฮ้ย เนาะนะ อ๋อ ปลูกอะไรมั่งคะเนี่ย ปลูกผักไทยเปล่า?
ปลูกผักไทยค่ะ ใช่ ช่วงนี้กำลังฤดูใบไม้ผลิ เราปลูก เอ่อ กะเพรา โหระพา ยี่หร่า แตงกวา มะเขือ
อืม กะเพรา อืม เอา เอา เอาเมล็ดมาจากไหนอะคะ เมล็ดจากไทยหรือ ว่า อืม
สั่ง ซื้อค่ะ สั่งซื้อออนไลน์ เหมือนก็จะมีคนไทยที่เขาขายในเฟซบุ๊ก อย่างเงี้ยค่ะ เหมือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ ที่เขาอยู่ฟลอริดา อะไรเงี้ยค่ะ เขาก็จะเพาะมะ แล้วมีเมล็ดขายเป็นถุง ๆ มา ก็ไม่ได้ แพงนะ คะ ถุงละแบบ $1-$2 ไรเงี้ย ก็ได้หลายเมล็ดเลย ใช่ค่ะ
อ๋อ อา ๆ ๆ อ๋อ ๆ อา ๆ เออ แต่ปลูก ก็ ก็ ขึ้น งอกดีใช่ไหมคะ? ไม่มีปัญหา
เอ่อ ก็ ก็ต้องลอง หลาย ๆ รอบ หน่อยอะค่ะ เพราะจริง ๆ อันเนี้ยตายไปแล้วรอบหนึ่ง แล้วก็ อา ลองใหม่อีก สัก รอบ สู้กันต่อไปค่ะ
ใช่เลย เหรอ? มันต้องปลูกทุกฤดูไหม? หรือว่าเอาอะไรมาคลุมไว้ช่วง วินเตอร์ซีซัน ฤดู หนาว?
โอ้ ต้องปลูก ต้องปลูกทุกฤดูเลยค่ะ เพราะว่าพอช่วง วินเตอร์ ก็ไม่รอดอะค่ะ เพราะว่าต้อง เคยเอาเข้าบ้านอยู่เหมือนกัน แล้วก็ อ่า มันก็ต้องเลือกต้นที่มันแบบว่า เรา เราอยากเลี้ยงเขาจริง ๆ อะ อย่างต้นมะกรูด อย่างเงี้ย รอด ต้นมะกรูดรอด แต่ว่าพวกกะเพรา อะไรอย่างเงี้ย ไม่รอด เพราะเขาไม่เจอแดดเลย อา ใช่ค่ะ ก็จะเก็บแต่ มะ กรูดเนี่ยแหละค่ะ เพราะมะกรูด ต้นมะ กรูด ที่นี่แพงมาก
อ๋อ เออ อืม มันหนาว เป็นไง ก็ไม่รอดเหรอ? อือ ๆ อืม อ๋อ อ๋อ ก็โอเค ลำบาก เนาะ <chuckles> เออ ๆ โอ้โฮ! ใช่ ๆ เคย เคยมีแบบอะไร สี่ห้าดอลลาร์ มีไม่กี่ใบเองเปล่า? ที่แบบ พี่เคยซื้อแบบแช่แข็งไง
ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ ค่ะ ต้น มะกรูด ตอน นี้ ถ้าเขาแบบว่าขายแบบโตแล้วอะ ก็คือเป็น ร้อย เลยค่ะ
อืม ค่ะ โอ้โฮ เป็นต้นต้นละ 100 แล้วปลูก แล้วมันอยู่ใช่ไหม มันไม่ตายใช่ไหมเนี่ย?
ตูด ใช่ อันนี้ก็อยู่มา 3-4 ปีแล้วค่ะ ก็ อา ใช่ค่ะ ก็เนี่ยต้องช่วยกันประคบประหงมกับสามีอะค่ะ อ อืม
อุ๊ย! ดีนะ ดี ๆ อา ง๊า สามีช่วยงานดีมาก ต้องเป็นคนดีแน่ ๆ ไม่ เหมือนสามีพี่
ก็เป็นบาง ครั้งค่ะ <chuckles>
สามีพี่เนี่ยใช้งานนี่ ใช้ยากใช้เย็นนะ ใช้ลำบาก
เป็น โอ้โฮ! ก็คล้าย ๆ กันน่ะค่ะ เป็นเหมือนกัน ใช่ เราว่าน่าจะเป็นแบบสายพันธุ์ผู้ชายหรือ เปล่า
<chuckles> เออ เนี่ย เออ โอ้โฮ!